Как на практике устанавливать границы с назойливыми родственниками?
Да, ой, для меня это такая тема очень близкая. М, у меня о именно из родственников, э, мои родители это, м, а, наибольшее участие в моей жизни принимают из родственников. Это на примере того, что, м, на каждый мой спортивный матч, там по футболу или в школу, всегда приходил мой папа. Я не знаю, почему и с чем это связано, но, м
Мгм. Ага. А тебе не нравилось, что он приходит? Это же, наоборот, можно сказать, поддержка от родителей, приятно.
М. Да это же Ну, <grunts> не знаю, как это объяснить, но ты <grunts> как бы боишься облажаться. То есть, э, если это матч, ты всегда смотришь, думаешь: "Вот мой папа смотрит". И и что-то у тебя не получается, и ты знаешь, что это видит твой папа. Вот. В таком плане.
Мгм. М. А ты не пробовал ему как-то, э, например, намекнуть, что тебе это не нравится или ты дискомфортно себя чувствуешь?
М. Т я категорически всегда запрещал, я говорил: "Никогда не приходи на мои матчи, никогда!" Я смотрел на трибуну, да, но когда я уже говорил: "Всё, хватит, не приходи, мне это мешает", он приходил и прятался, то есть он из из-за угла смотрел, а я всё равно его взглядом находил, что он из-за угла смотрит.
А. А он всё равно, да, приходил, получается? Ничего себе! И что ты делал в этом случае? Просто потом смирился?
Ну да. Ну, в тот момент, конечно, мне не нравилось, э, но это ж такой подростковый период, ты думаешь: "Вот, я там сам. М, м, без родителей". А потом с возрастом уже начал, э, воспринимать это так как, э, м
Мгм.
Ну какой-то в плюс. Это очень хорошо, что, о, мой самый близкий, там, родственник заинтересован в моей жизни, интересуется. И, и, даже сейчас, когда мне там было 15 лет, мне это не нравилось. Мне щас уже там почти 30, <chuckles> папа всё равно приходит на мои матчи, и, мне это нравится уже. То есть э
Мгм. То есть сейчас ты по-другому, се ой, уже, да, к этому относишься? А что изменилось между 15 и 30 вот у тебя? Как ты думаешь, почему раньше не нравилось, а теперь уже спокойно относишься?
Ну да, то есть Но я думаю Д Та я думаю то, что ценности меняются, да, с, э, с, возрастом. И когда ты подросток, тебе кажется, что ты самостоятельный, тебе никто не нужен, а уже там после 25 <chuckles> многие вещи осознаёшь и думаешь: "М, классно, вот у кого бы ещё, там, э, отец пришёл бы на твой матч в 30 лет". <chuckles> То есть реально заинтересован человек в твоей жизни.
Мгм. Мгм. Конечно, это, наверное, наоборот люди бы восприняли как поддержку. Некоторые наоборот хотят, чтобы их родители ходили на какие-то важные события, а они не ходят.
М. М, да! Я тоже, вот, э, узнав уже вот такие ситуации от своих друзей, близких, знакомых, о том, что вот э, н родители зачастую не заинтересованы в жизни своих детей, они там м, не посещают матчи, уроки, там, н ну, нь никакого участия не принимают.
Да.
И это так грустно. И я подумал: "Блин, какой я счастливый человек!" То что Э. После каждого матча, даже когда мы там, м, э, в разных странах, а, папа всё равно звонит и говорит ну спрашивает: "Как прошло? Что там? Забил, не забил, гол?" <chuckles> Вот такие вопросы.
Мгм. Даже так? Из другой страны интересуется.
М-да. Да, вот, э, не знаю, так вот сложилось у нас то, что и я, в свою очередь начал тоже интересоваться. Несмотря на то, что моему папе там 60 лет, он тоже играет в футбол. И мы так перезваниваемся и спрашиваем типа "как сыграл матч?" Э, "как у тебя прошел прошла тренировка?" Это интересно, вообще.
Мгм. Ну это здорово! У вас общее так хобби, можно сказать. А мама, кстати, как проявляет какой-то интерес или нет?
Д да. Ой, мама вообще мама, э, м, э, проявляет интерес, э, с самого детства, а, как я начал играть в футбол, и мой папа и мы иногда вместе играли, мама всегда, э, стирала форму за нами. <chuckles> Вот <chuckles> и она единственное, что она говорила, чтоб мы в одно место всё складывали, потому что она не хочет по дому собирать. И вот.
Ага. Ну, получается, тебя вся семья поддерживала. Дак это же наоборот хорошо.
Да да, да я я и о том говорю То что, э, в там в подростковом возрасте ты этого не понимаешь, то что это классно, то что, м, так должно быть. А вот уже, э, в более осознанном возрасте
То есть тебе в подростковом возрасте они казались назойливыми, родители?
Ну да. Казалось там, ну т ну зачем ты приходишь на мой матч, зачем ты там смотришь, подсказываешь что-то там? Э, и казалось я са всё сам могу. А вот уже сейчас я понимаю, то что, если у меня будет ребёнок. Э, там, а, допустим мальчик, э, и он будет заниматься футболом, ну даже в любым бы видом спорта. То я тоже буду участвовать. Я хочу им помогать, хочу подсказывать, ну там свой опыт передать, а. Участвовать вот во всём этом процессе.
М, м. Ага. Конечно, это любому человеку приятно- поддержка родственников. А как ты думаешь, вот как на практике-то устанавливать эти границы? Вот как сказать, например, папе или маме, или бабушке и дедушке вот, что: "Не приходите там" или "Я не хочу", вот, э, там: "Вы переходите границу"- как их не обидеть?
Да. Мгм. Да. Но я же говорю вот то, что у меня вот был этот период, когда я пытался эту границу выстроить, вот, э, говорил там, з м, папе: "Не приходи". Кроме того, что он ещё сам приходил, он приводил всех родственников, <chuckles> то есть кого мог привести, там, своего двоюродного брата, его жену, всех вот собирал, вёз туда на матч. <chuckles> И я, когда выходил, э, на поле, я смотрю, какую он там толпу привёл. Я думал: "Ну, зачем? Для чего? Для чего всё это?" Вот. И скока бы
Мгм. М. Ну, видимо, разговор с папой не помог, да? То есть ты ему говорил, вы, наверное, разговаривали, ты ему объяснял, а он, можно сказать, противоположное делал.
Да. Да, в этом плане границы, не получилось выстроить. Вот сколько бы я не говорил то, что: не нужно, а, я сам, а, мне это мешает. Всё равно. Ну, он как бы, к как-то учитывал, то, что я, м, вот, когда он прятался, да, то есть, э, в <chuckles> из-за угла подсматривал. Он учитывал то, что, м, мне это мешает, может быть. И, д э, пытался это, как бы, учесть. Но всё равно я его замечал, и всё равно он он. Ну, он такой человек в принципе, то, что он, а, на своём всегда настаивает.
Мгм. Мгм. Ну это мило на самом деле, что всё равно он прису прислушивался. А он, кстати, не обижался на тебя? Вот ты ему, например, сказал: "Не приходи на игру!" А он, может быть, там расстроился, обиделся.
Вот. Нет. Я тоже, вот, тоже об этом думал. Вот, э, тоже, м, ставил себя на его место, ну, чтобы понять его чувства. И я подумал, если бы мой ребенок сказал: "Так всё! Не приходи на мой матч! Ты мне там не нужен, а, я сам". А меня бы это, как бы, задело. <inhales> А он, <chuckles> такой, вот, просто как, а, м, как танк, прёт и прёт, э, как бы. Даже если какие-то грубые слова, там или жесты, то что, вот, "не надо", он всё равно, э, как-то это смягчал для себя и всё равно приходил.
Да. Вот-вот. Даже так, доходило до грубых слов каких-то?
Мгм. Ну да, ну, как бы, т всё равно подростковый период, ты на эмоциях, можешь сказать: "Так всё, отстаньте от меня все, я сам, мне никто не нужен!" Но. М, никто не обижался даже, вот щас удивляюсь.
Ну, это здорово, на самом деле. Значит понимающая у тебя семья.
М-да. Да, так и есть.
А что для тебя вобще значит личное пространство, вот, в общении с родственниками? Какую грань они не могут переходить, то есть?
Ой, это з такой сложный вопрос! Тут, э, как будто бы это близкие люди, с ними надо делить свою жизнь, э. Но вот это, вот эти рамки выстроить- где-то очень тяжело понять, где они должны находиться. А. Как будто бы, они должны участвовать в ж в твоей жизни, но и, как будто бы, не должны заходить слишком далеко. Ну у меня такая история была с моей сестрой. Это такая очень очень, а, м, м, сильная личность, э, с такими, с таким защитным механизмом своего характера. На, как-то, а, была такая история. Друзья моих родителей, м, пришли на семейный ужин и к и какие-то нравоучения начали говорить, вот, э, в сторону моей сестры.
Вот-вот. Мгм. Расскажи. Ну. Ага. Мгм.
И там как будто вот надо жить. Н ну, вот они не то чтобы какие-то, э, да, вот они ее учили вот: "Надо жить так, нужно вот заниматься этим, а, нужно тебе думать о семье, о детях". И так далее. И в какой-то момент она просто встала, сказала Для меня это такой шок был, то что, ну, как бы, не принято так людям, м, в лицо говорить. А а она сказала: "Так, вы вообще, не мои родители, вы вообще <chuckles> э, какие-то т там левые люди и и и и из общества, то есть не из моего круга, а, и вы не можете говорить мне, как жить". Вот так, ну, как бы, с стукнула с стол по столу, а, кулаком и ушла, ну, и заплакала еще заодно. <chuckles>
Неприятные, да, какие-то вещи? Или учили её чему-то? Мгм. О! Ничего себе! Но это значит, сильный у неё такой характер, волевой, то есть она сразу, можно сказать, рамки поставила.
Так, для меня да, для меня-то это шок, то, что, как бы, вот ну, как-то ты думаешь, то, что родители привели друзей, это там, э, э, людей к люди, которых нужно уважать там, ну, как бы, не грубить, гру н вот как-то так. А тут прямо прямым текстом в лоб: "Не надо меня трогать, вы мне никто, всё, пока". И ушла.
Мгм. А ты бы, кстати, как в этой ситуации поступил на месте сестры? Промолчал бы или тоже бы как-то ответил? Или всё-таки бы уступил, пусть говорят?
Я, э Мгм. Да у нас как-то Вот у меня как-то помягче характер, я как-то пытаюсь сгладить углы, так сказать, ф э, если бы даже они начали меня учить, я бы сказал: "Ага, да ладно". Я мог промолчать или там не принимать близко к сердцу, пропустить мимо ушей всё это. Ну, как бы вот так вот, э, "говорите-говорите, мне всё равно".
Мгм. Мгм.
Но к чтобы с
И сейчас то же самое со временем? Тоже мягкий характер?
Ну да. Но я бы не сказал, что он мягкий. Просто, м, вступать в конфликтную ситуацию всегда, вот в каждой ситуации, когда тебе не нравится сказанное людьми, как будто немножко, м, э, эмоционально затратно, а, как будто можно пропустить это мимо ушей или сказать "да, да, ладно" и перейти к следующей теме.
Мгм. Мгм. А кстати, вот если тебе, например, что-то скажут, ты принимаешь это близко к сердцу, или вот ты реально просто забываешь и всё, пусть говорят, и мне всё равно, например?
Эм, чем переходить Мгм. Ну, для меня вот такое правило оно и действует, то что люди близкие мне, это мои родственники, мои друзья, там, м, жена а, да, их слова я могу воспринять близко к сердцу
Мгм.
но людей как бы малознакомых или, м, которых я не считаю там авторитетами, а, мне кажется, не стоит принимать их слова близко к сердцу, их как общую информацию учесть. Вот, ну так, иногда даже можно вообще и не обдумывать.
Мгм, то есть То есть пусть говорят, всё равно тебе.
Да, вот именно, пусть пусть говорят. Ну, как бы вы хотите сказать, ну, скажите, я, если нужно, восприму к сведению, если нет, то извините.
Мгм. А где, кажется, вот тебе, э, вот эта грань между какой-то заботой родительской и контролем? Где она вообще проходит? Как понять, что родители о тебе заботятся или вот реально контролируют, переходят границы?
Мне вот кажется то, что, вот самому как объекту, да, вот, этого, э, м, чрезмерного внимания тяжело понять, потому что ты ребенок, и если тебе с самого детства вот говори ну, как бы в твою жизнь всегда лезли, ты думаешь, что это норма.
Мгм.
Но, если со стороны посмотреть, то я думаю, вот когда взрослому, там парню в 18 лет говорят, э, с какой девушкой встречаться, не встречаться, там особенно мамы вот такое внимание оказывают, да, то есть: "Тебе эта девушка не подходит" или: "Ну, этим на жизнь не заработаешь, тебе нужно это бросать, это твое хобби, интерес такой". Э, м, ну, не нужно это тебе, в общем. Вот, и вот вот тут уже когда
Мгм. То есть тебе родители про девушку ничего не говорили и про работу тоже?
Ну, как бы пытались на это влиять, но не напрямую, то есть какими-то намеками там или подсказками, но но не так, что это указание к действию: "Ты вот давай это бросай и ее бросай". Такого не было, нет, нет, к счастью.
Мгм. С папой-то они подружились, кстати?
М, кто?
Девушка и папа.
А, они вообще в одной лодке, они
О, вообще прекрасно, значит.
М-да, щас, э, все вместе на мои матчи ходят. <chuckles>
О, как раз и, всё хорошо, как разрешилось! И папа, и девушка- все вместе на матче!
Да да. Да. Вот, я вот, э, я, раньше я думал то, что лишь бы не приходили, сейчас я так уже выхожу на поле, смотрю, э, все мои на месте, уже как-то полегче, э, на душе. Кажется, что есть для кого играть, ты уже хочешь что-то красивое сделать или, там, отличиться, чтобы порадовать близких.
Мгм. По-другому же к этому относишься. Теперь это не контроль, а поддержка. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно пообщаться.
М-да. И тебе спасибо большое.